Có những sở thích chữa lành, có sở thích giúp tăng năng lượng, nhưng có sở thích đơn giản là chỉ làm cho đầu óc, ờ, thoải mái được một chút. Vậy thì theo bạn, đối với bạn, sở thích nào giúp bạn thư giãn nhất vậy?
Ừm. Ừm, đúng rồi. À ha, với bản thân mình ấy thì, à, mình có 2 sở thích nhưng nó lại mang cái ý nghĩa trái ngược nhau. Một cái sở thích đó là xem mạng xã hội và xem clip ngắn ấy, thì, à, nó lại, ừ, d kiểu, làm cho mình hay bị phân tâm. Còn cái sở thích thứ hai thì nó lại ngược lại là đi câu cá thì nó lại giúp cho mình tập trung hơn, đấy, hai cái nó hòa trộn lại với nhau ấy, ừm, kiểu vậy.
Ừm. À. Ồ! Đúng rồi. <chuckles> Tập trung và kiên nhẫn. Wow! Tại sao là mình rất là tò mò nha, tại sao là một người lại có 2 tính cách ha? Nghe nó giống như 2 tính cách vậy đó. Một một cái tính cách câu cá là cũng giống như là một cái người, ừm, chững chạc đi ha, trung niên lớn tuổi rồi mới có cái sở thích như vậy. Còn cái sở thích xem điện thoại, xem những cái clip ngắn, cái TikTok này nọ thì nó giống như là một bạn tuổi teen á, một em sinh viên hay gì đó, nói chung là 2 cái tính cách nó rất là trái ngược luôn. Tại sao lại có cái cái sở thích, a, trái ngược nhau vậy bạn?
Ừm, đúng rồi. Ừm. À, đúng rồi. Ừm. <chuckles> Ừm, mình cũng không biết là lý do tại sao nên chắc là khả năng mình cũng đang ở cái giai đoạn giữa tuổi là là loài ờ, kiểu, tiền mãn teen với cái tuổi trung niên ấy, đấy. Ờ, kiểu vậy. Ờ, thì, ờ, nó mới có cái hai cái dòng cảm xúc như vậy, nhưng mà thực ra là, ừm, mình cũng, ưm, ưm, gọi là, ừm, thấy là cái việc là 2 cái cái cái này nó cũng, ưm, ưm, nói là nó về trái ngược nhau về cái, gọi là, sự tập trung và mất tập trung. Thế nhưng mà mình thấy ló ló đều là những cái mà, ờ, gọi là, cái thú vui của, ưm, nhiều người và nó cũng cùng lứa tuổi đấy chứ. Mình thấy là ở công ty mình có mấy ông, gọi là, cũng già già, phải hơn 40 tuổi rồi vẫn thích 2 cái cái cái á, gọi là, cái cái cái s sở thích này. Ừm.
Tiền mãn teen hả? <laughs> Mình mới nghe từ này luôn á. Ờ. Ừm. Đúng rồi. Ờ. 2 cái thể loại này, đúng hông? Ừm, nói chung là đối với bạn thì cái sở thích có phần trái ngược nhưng mà, ờ, tựu chung lại ở trong cái cái cái con người của bạn thì bạn thấy nó rất là bình thường, có thể dung hòa được.
Ừm, đúng rồi, dung hòa được với nhau luôn.